باقول لِك أنا كنت عايز آخُد رأيِك في حاجة كده، يعني أنا عندي في الشُغل ال الشغل بقى يضغط عليّا جامد، وبقيت بصراحة باحس بإرهاق كبير وكده، وبافكّر إن أنا أغيّر أصلًا المجال بتاعي وأنقل مجال تاني يعني أنا شغّال في الHR بافكّر هو أنا خرّيج تجارة أصلًا بافكّر إن أنا أرجع المحاسبة تاني بس بعد 15 سَنة شُغل، وبعد كده الموضوع عامل لي لخبطة جامدة، و بس هو ضغط الشُغل بقى اللي هو اللي أنا حسّيت بيه اليومين دُول وإن أنا مش قادر هانفجر، مش هاموت من الشُغل اللي أنا فيه، ده اللي بيخلّيني أفكّر إن أنا أرجع للمحاسبة تاني ممكن بقى ت تقولي لي كده يعني أي نصيحة أقدر أعرف بيها طريقي رايح فين.
طَب هو ضاغطك من حيث إيه، يعني بتحس الضغط ده م يعني من حيث إيه بالضبط، وقت مثلًا، مجهود من حيث إيه بالضبط؟
أها. حاجات كتير والله يعني بُصّي ال السَفر كلّه يعني الشُغل كلّه سَفر تم كل كنت الأول باسافر أسبوع وأسبوع أسبوع آه، وأسبوع لأ. دلوقتي عايزينّي أسافر أربع يعني أس كل الأسابيع يعني الشهر كلّه برّا، أبقى جمعة وسَبت بس في البيت يعني كل أسبوع بقى هابقى من السَبت ل من الحد للخميس برّا، وأرجع جُمعة وسَبت وأسافر تاني، وهكذا بقى، فالضغط بقى كبير جدًا ما فيش راحة ما و الواحد ما بيرتاحش.
إمم. أنا حاسة بيك، هي فكرة السفر أصلًا مرهقة وأنا معاك في النقطة دي. بس مش حاسس إن أنت بعد ما أدّيت فيه مثلًا مدة طويلة عادي إنك تسيبه؟
جدًا. ما أنا هو ده اللي مخليني متردد، يعني ده اللي مخليني أنا دلوقتي قاعد 15 سَنة والّا 16 سَنة في الشغل ده، وأنتم ضاغ وهُم ضغطوني يعني دلوقتي. وبعد كده عايز أغيّر بقى وأرُوح تاني لمجال المحاسبة، مش عارف هابتدي فيه من الأول وهالاقي هل هالاقي بيبقى في زمايل داعمني، والّا مين اللي هاقابله هناك، ومين هيكُون مديري؟ وممكن ألاقي برضه إن بيبقى في ضغط شغل. ما أنا ما بقيتش عارف بصراحة يعني هارُوح أعمل إيه؟ ومش عارف برضه المُرتب هناك هيكُون إيه، هل هو المُرتب اللي أنا عايش بيه؟ يعني المُرتب دلوقتي مكفيني وباحوّش منه. مش عارف بقى لمّا أرُوح هناك هاخد هاقبض إيه والّا هاعمل إيه؟ الواحد بقى متلخبط خ
إمم. حاسة بيك، هو التشتت ده صعب مش سهل، بس أنت فكرت مثلًا إنك ترُوح تنقل محاسبة؟ فكرت مثلًا تشوف مميزاتها وعيوبها والّا عشان بس تخلَص من ال يعني التردد من ال-القلق والضغطة دي؟
وأنا في الوضع الحالي اللي أنا فيه ده، الضغط ال بتاع الشغل والإرهاق ده بيخليني عايز أروح وخلاص. فاهم؟ لو حتى هاشتغل أعمل شاي، بس بعيد عن ال ال الشغل اللي أنا فيه ده. فأنا فكرت في المحاسبة عشان كده. ما حسبتهاش بقى بصراحة، ولا ولا عرفت إيه اللي هيحصل لي، والَّا إيه اللي هي هيعود عليّا. ما عملتش أي حاجة من الحاجات دي.
امم. طب هو الموضوع سهل، بس أنت مثلًا جربت تسأل حد، صحابك، آآ، في المجال ده أو مجال المحاسبة تعرف مثلًا نظام إيه، نظام الشركات بيتعاملوا إزاي أو كده؟
امم. يعني ما ما حدش فاضي لحد اليومين دول، عشان كده جيت أسألِك أشوف الموضوع هيبقى عامل إزاي. ما حدش، بيبقى فاضي يعني. كله بيقول لي إيه؟ شوف اللي يريحك واعمله. يعني إيه شوف اللي يريحك؟ أعمل إيه يعني؟
أنا معاك، معاك في الإحساس ده إن هو مش سهل إنك تكمل في وظيفة أنت مقتنع بيها أو خلاص بقى عندك مثلًا خبرة كويسة فيها، أو إن أنا أنجل أ أنجز مثلًا وأعمل لأ، shift career وألحق اللي باقي من عمري، وده مش سهل. بس ده معتمد برضو على إحساس الواحد، هل أنا هاضيّع عمري كله في حاجة أنا مش حاببها والّا أدوس وخلاص؟ فده برضو معتمد بنسبة كبيرة على فكرة المخاطرة. هل عندك مبدأ المخاطرة ده والَّا لأ؟
امم. آه بالضبط. امم. امم، معاكِ حق. آه. هو معاكِ حق، الواحد برضه هيبقى متردد هنا بس إيه، قصاد لو يعني عايز احسَب المكسب كده لو هو الشُغل هيبقى فيه راحة نَفْسية، وأنا حابُه برضه مع المحاسبة هي الكلّية اللي أنا خارج منها كلّية التجارة يعني ومحاسبة وكده، هاتعلّم يعني و وأكيد هادّي. بس مش عارف هل هاضحّي بال16 سنة شُغل دُول؟ عارف. الموضوع
طَب هي برضه الفكرة في حاجة كمان، إن إحنا مثلًا قضّينا وقت طويل كhr فطبيعي إن إحنا مرتّبنا هيبقى hr غير لمّا ابدأ في حاجة جديدة كموظف
آه. أيوه، هي دي بالضبط.
آآ ده إحنا عندنا استعداد عادي إن إحنا نكمّله؟
لأ بصراحة، لأ اللي يقرّب ناحية مرتّبي لأ. المرتّب ما يقلّش جنيه.
<clears throat> طَب ما هي دي برضه مبدأ، يعني ده مبدأ برضه لازم نفكّر فيه، إن هو مش سهل إن في ناس ما بتعرفش تبدأ أو اتعوّدت على حياة معيّنة مثلًا بمرتّب معيّن، فهل عندها استعداد إن أنا اضحّي بالضغط ده على أُساس مبدأ مرتّب أقل؟
إمم. إمم. معاكِ حق. معاكِ حق، والله لأ، وال لو هو هتبقى بقى المرتّب هيقِل مش عارف بقى هاستحمل الضغط وخلاص بتاع الشُغل والإرهاق بتاعه ده قصاد الفلوس بقى، أو لو في حَل تاني يخلّيني مثلًا طَب أقلل الإرهاق أو الضغط ده وخلاص مش هاروح للمحاسبة بقى، بس الفلوس لأ ما حدش يقرّب منها.
<chuckles> ما هي دي بقى الفكرة، إن إحنا لازم نحدد أولوياتنا إيه. إحنا مثلًا الأولوية عندك إن أنا الفلوس والّا إن ت أنا أكُون مرتاح ومش لازم مَبلغ كبير، أو إن أنا مثلًا متضايق من سفر فأنا عايز سفر قُريب مني؟ دي كُلّها حاجات لازم تفكر فيها، وتحطها كأولويات، أنا إيه تفكيري الأولاني مثلًا.
آه. معاكِ، معاكِ. ما هو زَي ما أنتِ عارفة كده الفلوس بترّيح. ما هو مش هينفع مش هينفع آخد مبلغ قليل وت وأبقى في المحاسبة وما فيش حد مضايقني. فما أنا في البيت مش هارتاح، هارُوح ألاقي هناك بقى اللي إيه، بيقول لي عايز، وعايز، وعايز، هانقل الخناقة في حتّة تانية؟
بالضبط. إمم. ما هو ده برضه مشكلة، إن عوّدت البيت على مبدأ تاني. أ
آه، لكن معاكِ حق برضه. آه. آه، معاكِ حق برضه في الموضوع ده. طيب أتعامل إزاي مع ال الإرهاق بتاع الوظيفة بقى وخلاص وأقعد فيها كده؟ آه.
طَب هل في سؤال، ينفع مثلًا تكلم المدير بتاعك تطلب منه وقت عمل أقل أو إن أنا أنقل مثلًا شغل مثلًا تنقل شغلك لمكان قُريب، والّا المبدأ ده، إمم، حاولت فيه وما لقيتش؟
لأ، ما حاولتش، بس ممكن أجرّبه فكرة حلوة على فكرة، أنا ممكن أعملها الفكرة دي، إن أنا هاكلم المدير بتاعي وأقول له مثلًا إيه؟ نحاول نخفف الموضوع شوية أنا ما فكّرتش في الفكرة دي، أنا أول ما فكّرت، فكّرت إن أنا أغيّر ال الشُغل على طول عشان زهقت، بس كلامِك ده وضّح لي إن ممكن أكلّم المدير فهاجرّب.
هو لو المدير لذيذ، آه ممكن يعني توضّح له المشاكل اللي جاية معاك أو إن أنا مثلًا عندي مشاكل كذا، كذا، كذا ممكن يستوعب ده ويقلل مدّة الشُغل مثلًا أو يوظّف حد معاك لو ده متاح عندكم.
إمم. بالضبط آه، أنا معاكِ ممكن يقول لي كده فعلًا ويبقى حَل الموضوع خالص. ما فيش مشكلة إن أنا أروح أقول له هي ف جميلة جدًا بصراحة. هاقول له الموضوع ده ولو حلّها هتبقى حاجة تحفة يعني.
ما ده هيبقى فكرة جميلة. ولو على فكرة السَفر، لو هُم مثلًا عندهم كذا مكان تاني أو فرع تاني، ممكن تقدّم على فرع مثلًا أو تقدّم إن أنت عايز تنقل مكان قريّب أو حتى تنقل لشركة تانية خالص ف تكون مكانها قريّب، لو فكرة السفر مدّة طويلة صعبة.
أها فكرة، فكرة برضه. حلوة برضه الفكرة دي أنا ما فكّرتش في الأفكار دي قبل كده، حلوة أوي الفكرة دي برضه. هاشوف بقى أنهو فيهم اللي تنفع بصراحة، بصراحة أنتِ اديتيني أفكار جميلة يعني إيه، آآ هاحاول بقى إيه، أنتِ رجّعتِ الأمل جوّايا كده تاني، إن أنا إيه، خلاص بقى مش هاضحّي بال بالفلوس ومش هاضحّي بالكلام ده، هاحاول أستغل الفكرتين دُول كده إن أنا أكمّل في الشُغل بتاعي إن شاء الله.
أصل مُدّة طويلة أنت برضه قضّيتها فيها، فأكيد مش هتبقى سهلة عليك. وبعدين أكيد في خبرة، الخبرة دي برضه تت يعني تتاقِل بفلوس برضه، فالموضوع محتاج إنّك تقعُد مع نَفْسك، تحُط كده أولوياتك، تحُط ب مزايا وعيوب كل واحدة فيهم، وتفكّر فيهم بقى تفكير منطقي، يعني ماشي أنا هاخد الراحة قصاد ده لأ، مش هابقى مرتاح برضه لو أنا الدنيا معايا قلّت في الفلوس. فدي أفكار أنت ممكن تبدأ فيها، وتشوف.
آه بالضبط. أكيد طبعًا. أها.
تتكلم مع المدير مثلًا من بعيد لبعيد.
خلاص أنا إمم، خلاص أنا هاعمل ده. خلاص أنا من بُكره، هاروح أقول له أنا عايز أرتاح شوية يعني ممكن لو في فرصة كده تريّحني فيها، هاقول له الكلام اللي أنتِ قُلتيه ده كلّه وهاحاول لو في برضه في حاجة قريّبة كده يعني يعرف ينقلني فيها ياه! يبقى يا ريت. وبصراحة أنا استفدت كتير من الكلام معاكِ ويعني إيه خدت خبرة حلوة كده إن أنا أعرف أستخدمها في شُغلي، وأكيد هارجع لِك تاني كده في أي حاجة أنا عايز آخُد رأيِك ف
أكيد، أنا تحت أمرك أكيد في أي وقت.
شكرًا كتير.